Şey, ellerine sürüyor ya, hani terlemesin diye. Onun dışında hiçbir ekipman almıyor. Ne ip var
Evet. Hı hı. Ha, çıplak el ve ayakla tırmanıyor!
Aynen, aynen.
Dağa?
Aynen. Şey, yani, böyle taşa falan. A Var var, evet, öyle öyle yapan çok arkadaşım vardı. Şey biliyor musun şey biliyor musun mesela? Eee, Alex Honnold mıydı? Kimdi?
Hayır ya, böyle bir şey yok. Var mı gerçekten? Ay, çok cahilmişim bu konuda, kusura bakma ya.
Eee, aynen, şeyde böyle, El Capitan diye bir dağ var Yosemite'de, oraya tırmanmıştı solo.
Yo, yo, yo, muhtemelen hiç bilmiyorum. Beni benim çünkü bu sporlara dair hiçbir fikrim yok yani. Bak bayağı sana cahil cahil sorular soruyorum. Hiçbir fikrim yok yani.
Evet. Anladım. Estağfurullah, ama işte, bu hobiler, d eee, yani, insan ilişkilerine zarar veren hobiler de var yani, onu söyleyeyim. <chuckles> Aynen.
Tabii ki. Tabii ki. Mesela, geçen gördüm bir tane, eee, kafasına böyle, eee, şey takmış, eee, şey, o kaf kameradan takmış. Eee, böyle merdivenlerden aşağı bisikletle iniyor ama o kadar hızlı ki. Bir de, bunun şey versiyonunu gördüm, hani, böyle, keçilerin dolaştığı dağ yolu vardır ya çok ince böyle. Oradan bisikletle ama yani, ya, no yürüyemezsin bile. Değil bisikletle geçmeyi, "Nasıl ya?" diyorum. <laughs> Çok çok tehlikeli.
Hı hı. Hıı. Ha, evet, evet, evet, evet, biliyorum onu. Evet, evet. A! Evet, evet. Uf! Aynen. Evet, biri vardı, şeyde yapıyordu onu mesela, galiba Brezilya'nın sokaklarında, böyle, São Paulo'da bayağı yukarıdan aşağıya kadar gidiyor ama, böyle, çatılardan falan atlamalı. Acayip bir şey ya.
Hı hı. Ya, evet ya. Evet. Bak mesela bunlar direkt, yani, eee, ilişkileri özellikle anneyle olan ilişkileri, <laughs> çok derinden etkileyebilir. Evet.
Aynen. Aynen. <chuckles> Anneyle ilişkili. Ama üzücü ya, anneme göstermek istediğim bazı şeyler var, göstermek istemiyorum yani, o yüzden, eee, gösteremiyorum.
Evet. <laughs> Ama, şimdi biraz da onun gözünden bak yani. Ya sana bir şey olursa? Hı hı.
E, tabii, o yüzden onu da, için, onu da anladığım için, anlamasaydım isyan edip bırakırdım ama anladığım için bir şey demiyorum. <chuckles>
Evet. Evet, evet. Onu onun yüreğine iner yani, hani, senin hayatın onun için çok değerli tabii ki de. Emm, peki, şey, eee, bir de böyle, hani, finansal olarak, eee, çok, eee, pahalı hobiler var. Mesela dünyanın en pahalı hobisi ne, biliyor musun?
Aynen. Doğru.